ใช่พี่ มันเหมือนแบบออกไปซื้อของสดมาทำให้หลาน มาให้ทำลูก ทำให้ลูก ทำให้หลานกินนะพี่ แบบจากหมู่บ้าน หมู่บ้านเอไปหมู่บ้านบีก็ ซึ่งก็ไกลอยู่เหมือนกันครับพี่ประมาณ 2 โลกว่าพี่ จากหมู่บ้านเอไปหมู่บ้านบี ไปซื้อ ไปซื้อแบบ ไปซื้อของสด อะไรเงี้ยพี่ ก็ไกลอยู่
อืม อา อ๋อค่ะ เออ จ้ะ จ้ะ โอ้! ค่ะ ๆ อ๋อ อ๋อ ค่ะ งั้นพี่แนะนำอันนี้ แนะนำ อ่า ที่ชาร์จแบตเตอรี่ <chuckles> อือ เอ่อ ไม่สิ ที่ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์น่ะ ไอ้นี่ เอ อะไรนะ ที่ชาร์จรถ a EV อะไรเนี่ย
ครับ เพาว์เออร์แบงก์เหรอพี่? อ๋อ
เออ ไปติดตั้ง อย่างงี้ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้นะ ถ้าเกิด ว เขา เขาใช้รถไฟฟ้ากันเยอะ อย่างงี้ ใช่ไหม
ครับ อืม ครับ ใช่พี่
เออ ดีเปล่า? <chuckles>
ดีพี่ โอ๊ย มันจะได้แบบ มันได้ จะได้ชาร์จแล้วจะได้ใช้ตลอดไงพี่ เพราะว่ามัน โคะ คือเดี๋ยวเนี้ย ค คน คน เขาเรียกว่าคนสูงวัยอะพี่ แบบเขาร่างกายไม่ค่อยเต็มร้อย เพราะว่า อายุเยอะด้วย ใช่
อา ค่ะ อา อา ก็ไม่แข็งแรง เออ จ้ะ เพราะว่า เนาะ ถ้าเกิดมีรถไฟฟ้า อะไรเงี้ย ก็มันก็ทุ่นแรงเขา เขาไม่ อาจจะไม่ต้อง ไม่ต้องใช้แรงขา อะไรพวกนี้ เขาแค่บิด งี้ มันก็ไปใช่ไหม? เออ ก็ไม่ต้อง ไม่ต้องใช้แรง เยอะ อย่างงี้ เราเป็นเครื่องทุ่นแรงให้เขาไป ก็เลยแนะนำ อ่า ใช่ จุด ที่ชาร์จ แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถไฟฟ้า
ใช่ครับ ใช่ ใช่ครับพี่ ใช่แล้ว เป็นตู้ ก็ดีแล้วพี่ที่แนะนำมา แบบเพราะว่าต้องใช้แหละ มันต้องใช้แหละ
<chuckles> อือ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ
ใช่ครับ แล้ว ของพี่นี่มี ของพี่มี มีบ้างไหม? ที่แบบอยากให้เทคโนโลยี
ถ้าของ ค่ะ ถ้าของพี่เหรอคะ? อา ถ้าของพี่เหรอคะ? ของพี่เหรอ? พี่อยากให้ ทำอะไรดีเป็นเครื่องกระจายเสียง เป็นเครื่องกระจายเสียงแบบ แบบ แบบที่มันไม่ ไม่ใช่เสียงตามสาย เมื่อก่อนแบบที่มันเป็นลำโพง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่แบบถึง เข้า เข้าถึงที่บ้านหรือว่าเป็นการกระจายข่าวสารครั้งเดียว ถึงทุกคน อะไรอย่างเงี้ย
เข้าไปอำนวยความสะดวก ครับ อ เหมือน ถ อ๋อ อ อ๋อ
เออ อย่างเงี้ยค่ะ มัน มันจะ มันจะง่ายต่อการแบบจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่ง ไรเงี้ยค่ะ หรือว่ารวม รวมกลุ่มเพื่อประชุมหรือรวมกลุ่มเพื่อ เพื่อ เพื่อเหมือนแข่ง แข่งกีฬา รวมกลุ่มเพื่อ อ่า อะไรนะ เดี๋ยวนี้เขามีเต้น ที่ผู้สูงอายุเต้นบ่อย ๆ s Paslop อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม Paslop
อือฮึ ใช่แอโรบิกเปล่าพี่?